うーん、そうですね。なんか、こう、お肉だと、あの、ま、唐揚げとか、うーん、揚げ物、と今まではそういうのが多かったんですけど、最近ま、だから娘に関して言えば、結構彼女も、なんか、ダイエットをしてるのか、あの、こう、揚げ物だと「ええ、ちょっとカロリーが」とか言ったりするので、もうちょっと、なんか、こう、ヘルシーな調理方法？そういう、棒棒鶏だとか、茹で茹で鶏どどどうですか。はい。そうですね。
うんうん。 はい。 はい。 はい。 はい。 うんうん。 うんうん。 あ、なるほどなるほど。うんうんうん。あ、そうなんですね。じゃ、ちょっと、あの、調理方法も、じゃあ、工夫してっていう感じで、日々されてるんですね。